Hi du, ähm, ich wollte mal was ansprechen und zwar, ähm, ist es so, dass ich momentan nicht so gut schlafe, auch nicht so gut aufwache. Es ist einfach irgendwie ich habe nicht so wirklich ja, so wirklich so 'ne Abendroutine, ähm, wenn ich ins Bett gehe. Also, es ist immer total chaotisch, ähm, bei mir. Also, es also egal wann ich ins Bett gehe oder, ähm, ja teilweise auch dadurch, ist das Einschlafen ist auch immer, ähm, schwierig und das passiert dann schon mal, dass ich auch sehr spät ins Bett gehe, was wiederum das auslöst, dass ich sehr spät aufstehe und dann, ähm, ich am nächsten Tag auch vielleicht gar nicht so fit bin, wie ich eigentlich sein möchte, weil ich eben nicht so, ja, sage ich mal mal erholsam eingeschlafen bin oder erholsamen Schlaf hatte, und, ja vielleicht, ähm, hast du da 'n paar Ideen dazu, wie man da so 'ne ja, so 'ne Abendroutine sich angewöhnen könnte, dass man dass man da irgendwie ja, dass ich dann irgendwie besser zur Ruhe komme, dann dadurch auch schneller einschlafen kann und eben, dass mein Schlaf dann auch erholsamer ist, was dann eben so aus da daraus, ähm, resultiert dann auch, dass ich besser aufstehe, am nächsten Tag produktiver bin, fokussierter, mehr Energie habe. Ähm, ja vielleicht hast du da 'n paar Tipps dazu, wie ich das bewerkstelligen könnte?
Ja klar, danke, da dass du das Thema mal aufbringst. Ähm, ich spüre deinen Schmerz quasi, ähm, und, äh, ja, das sind so kleine Dinge manchmal im Leben, die, ähm, eigentlich erst mal vielleicht beim er am 1. Abend unbedeutend wirken und am a auf einmal merkt man: „Scheiße, das, äh, übernimmt so viel in meinem Leben und beeinflusst so viel, dass äh, da muss ich jetzt irgendwas machen“, ne. Ähm
<chuckles> Mhm, voll.
war das denn schon immer so, dass es dass die dieses, ähm dieser Rhythmus so chaotisch bei dir ist? Oder ist das erst seit 'ner gewissen Weile so?
Hm, das ist zi nein, eigentlich schon immer so, weil ich Ähm, vielleicht, außer damals in der Schultzeit vielleicht, ähm, da war's glaube ich eher weniger so, weil da hatte ich mehr so 'n Rythmus, sage ich mal. Aber gut, das ist schon lange her. Ähm, jetzt ist es halt so dadurch, dass ich, ähm, auch ein äh, also ich bin, äh, Freelancer, ich habe ähm, kann meine Zeit mir selber einteilen, also, ich habe jetzt auch nicht muss jetzt nicht immer um 8:00 vor äh, in einem Büro sitzen oder so was und dadurch ist das kommt das, glaube ich, auch zustande, dass ich dann, ähm, quasi ins Bett gehen kann wann ich möchte. Dann ist es halt auch noch so, dass ich, ähm, ziemlich viel unterwegs bin so, also, am Wochenende bin ich viel unterwegs mit meinen Freunden, was jetzt auch so 'n, ähm, Rythmus durcheinander bringen kann, weil dann geht man auch wieder später mal ins Bett oder also komplett anders mal. Und, ähm, ja, also ich würde sagen dann ist es auch noch so, dass ich auch ziemlich so 'n Nachtmensch bin. Also, ich bin auch produktiv, äh, abends. Ähm und mache dann fällt mir dann da irgendwie noch ein, dass ich doch irgendwas machen könnte und, ähm ja, das mache ich dann auch meistens. Also, ja, wie du merkst, <chuckles> schon schon immer bin ich irgendwie so also ziemlich, äh, nachtaktiv und, ja, so 'ne Routine hat sich bei mir noch nie ein ähm, hat sich noch nie irgendwie entwickelt, also da wüsste ich jetzt auch gar nicht ne, also es war immer schon sehr chaotisch.
<giggles> Okay, und seit n wann empfindest du das als Problem?
Mhm. Hm, also eher so, ähm, jetzt, wo ich so mit meinem Freund so zusammen lebe, und der ist hat so 'n bisschen schon so 'n geregeltes, äh, Aufstehen und, ähm ja, also geregelte Zeiten, sage ich mal. Ähm, da ist es mir dann mehr aufgefallen, weil ich dann einfach gar nicht so fit bin in der Früh. Er oder gar nicht so, ähm ja, wir einfach unterschiedliche Zeiten da haben. Ähm, merke ich jetzt vielleicht nicht so unter der Woche, wenn er dann arbeiten geht, weil er dann eh nicht da ist, ähm, wenn ich aufwache. Aber dann so am Wochenende, da sind wir dann da passen wir dann gar nicht zusammen irgendwie. <chuckles>
Mhm. Und, ähm, wenn ich das jetzt, äh, da ich ich höre das jetzt richtig raus, dass das eigentliche Problem darin ist, dass dann die gemeinsam verbrachte Zeit irgendwie nicht so übereinander passt?
Ja genau. Genau, das ist so 'n bisschen das Problem. Und dass ich, ähm, auch am nächsten Morgen, dadurch dass ich dann immer so sagen wir mal, so spät oder so unerholsam schlafe, ähm, ich natürlich mein sch Tag auch viel später starte und, ähm, da auch nicht so viel, ähm, ja, Energie habe. Also, es ist so, ähm
Ja.
ja, ich ich bin dann brauche dann auch 'ne Weile, bis ich wieder wach bin und bis ich da auf bin und so. Also, ja, deswegen, so die beiden Aspekte
Hat sich das denn zu früher denn geändert mit dem Morgens? Weil wenn du sagst, es war schon immer chaotisch, du hattest noch nie 'ne Routine. Ähm hast du auf einmal weniger Zeit am Tag, <chuckles> ähm, weil du irgendwie
Mhm. Hm, mhm, ja ja.
länger brauchst zum Aufwachen?
Ja, das schon. Das stimmt schon, ja. Also mir fehlt dann Zeit hintenrum meistens. Also so Freizeit weil dann meiner Arbeit muss ich ja trotzdem nachkommen, aber das kann ich theoretisch auch immer noch abends machen. Aber ja, diese, ähm, freie Zeit fehlt halt dann.
Ja klar. Was was war denn der was war denn im Endeffekt der Unterschied, wenn du sagst, ähm es war schon immer chaotisch, das mit dem Einschlafen und so weiter. Aber jetzt auf einmal kannst du nicht, ähm fit aufstehen. Ähm, schläfst du längere Stunden. Schläfst du weniger Stunden und bist deswegen unfit? Ähm.
Mhm.
Verbringst du jetzt mehr Zeit weniger Zeit im Bett? Gibt's da irgendwie Unterschiede zu dem, wo das mit dem Aufstehen nicht so war d also dass du nicht so unfit aufgestanden bist?
Hm. Also, an sich glaube ich eher, dass ich mehr Stunden schlafe und manchmal ist es ja auch so, wenn du viel schläfst, dass du irgendwie unfitter bist als irgendwie, wenn du ganz normal 7, 8 Stunden schläfst. Also, wenn man 10 Stunden schläft, ist das dann schon mal, äh fühlt man sich irgendwie müder.
Hm. Ja, klar. Das kann sein. Hast du denn
Ja. Ja, so geht's mir teilweise.
Hast du denn schon mal irgendwelche Schlafanalysen oder irgendwie so was gemacht, oder
Ne, noch nie.
Noch gar nicht, okay. Ähm Weil es könnte natürlich verschiedene verschiedene Dinge geben, ne, ähm, auf die es hinweist. Und, ähm, klar kann man sich irgendwelche Abendroutinen, ähm, üb überlegen oder auch, äh, googlen. Ich glaube, da gibt's 100.000 Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste wäre erst mal wirklich das Problem zu verstehen. Und, ähm, das Problem ist ja nicht einfach nur: „Oh, ich brauche 'ne Abendroutine“, sondern das Problem ist irgendwie: Irgendetwas beim Schlaf verursacht, dass du das Gefühl hast, ähm, dass du weniger Zeit hast am Tag.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja? Okay.
Mhm. Genau.
Und alleine der Punkt, wenn du zum Beispiel früher 8 Stunden geschlafen hast und jetzt auf einmal 10 Stunden schlafst schläfst, egal, ob du genauso fit aufwachst wie früher, hast du ja auch effektiv 2 Stunden weniger.
Mhm, genau.
Ähm andere Möglichkeiten, die es aber auch natürlich gibt, ist, dass du ähm, irgendwie versuchst, deinen Körper auf einen Biorhythmus anzupassen, der nicht deiner ist und du deswegen dich quasi in einem in einem in einer Phase so durchquälst und dadurch nicht so erholt in der Zeit nicht so erholt bist und das dann hinten dranhängen musst und, äh, einfach merkst: „Okay, eigentlich ist es gar nicht mein Rhythmus, aber ich mache den mit, damit, ähm, das <chuckles> das hier noch irgendwie funktioniert.“ Das kann halt auch irgendwie die Problem die dadrunter liegende Problematik sein, ne?
Ja klar, also meintest du meinst du, ich soll dann eher so meinen Rhythmus finden?
Das ist e also erst mal ist es ist die Überlegung, ist es das Problem, ne? Ich glaube, der er erste Schritt ist wirklich zu überlegen: „Was genau ist denn wirklich das Problem?“ Und wir haben jetzt schon 'n paar Sachen so abgeklopft, ähm, aber es bleiben also von dem, was ich jetzt grade so auf diese ku in diesem kurzen Gespräch hören kann, bleiben halt aus meiner Sicht eben auf jeden Fall noch diese großen potenziellen Sachen, dass zum einen du dich vielleicht zu sehr darauf versteifen könntest, ähm, den gleichen Rhythmus wie dein wie dein Freund zu leben, weil wir auch so 'n bisschen von der Gesellschaft eingebläut bekommen, ähm, was ein richtiger Rhythmus ist. Und als Freelancer musst du das ja eigentlich gar nicht. Ähm, du kannst ja deinen Schlaf und deine Arbeitszeit komplett unterschiedlich legen. Das Einzige und das Einzige, wo du wirklich eins zu eins mit deinem Freund ja wirklich übereinander passen musst, ist wenn ihr zum Beispiel am Wochenende 'n paar Stunden miteinander verbringen wollt, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Genau ja, und da sind wir so aneinander vorbei.
Ob Ja.
Und wir verlieren 'nen 1/2 Tag eigentlich so in etwa, weil er ist natürlich dann früher müde weil er ja so diese Routin also diesen normalen Schlafrhythmus hat. Genau.
Ja. Klar. Aber ich glaube, das ist der 1. Punkt. Sein Schlafrhythmus ist nicht normal und deiner ist unnormal, sondern ihr habt einfach unterschiedliche Schlafrhythmen. Und wenn du erst mal glaube ich, dir selber erlaubst, dass dein dein dein Rhythmus, der der nicht einfach der von der Gesellschaft, äh, Wir-sind-morgens-um-8:00- wach-Rhythmus ist, dass dass du dir das erst mal erlauben kannst. Und sich das anders 'n bisschen zu legen und anders zu arrangieren und dass man auch vielleicht am Wochenende sagt: „Okay, ich stehe jetzt einfach mal früher auf, weil ich was unternehmen will und da Bock drauf habe und, ähm, ich gehe quasi in den Montag und bin habe 'n bisschen Schlafmangel, aber da kann ich ja wieder länger schlafen, weil ich kann dann ja nachmittags und abends arbeiten und kann dann in meinem Rhythmus bleiben. Oder vielleicht auch, dass dein Freund mal dir 'n bisschen entgegenkommt und, ähm, ihr irgendwo so 'nen Kompromiss findet. Vielleicht startet ihr das einfach mal mit der Erlaubnis, dein dass dein Schlaf okay ist so dein Rhythmus okay ist, so wie er ist. Und dann zu überlegen, was ist das wirkliche Problem und wie kann ich das angehen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja voll. Also, ja, so wie du's gerade gesagt hast so sehe ich das irgendwie auch. Also eben, dass es von der Gesellschaft so getrimmt ist, so: „Ja, 8:00, so f jetzt da fängt der Tag an“ und ich sehe das einfach nicht so, weil ich bin einfach nicht dieser Frühaufsteher-Mensch. Für mich fängt der Tag einfach lieber um 10:00 an, aber nur weil das irgendwer erfunden hat so in etwa, ähm, müssen es alle machen. Ne, klingt auf jeden Fall, also ja, also bin ich voll dabei und ja, dass mein Freund da auch dafür so kompromissmäßig also ich dann da mal früher aufstehe und dann halt 'n bisschen weniger Schlaf einfach habe, aber er dafür vielleicht auch mal später ins Bett geht einmal. Das ja das ist, äh, glaube ich, ganz
Ja. Und das ist okay. Genau. Genau. Vielleicht trifft man sich da einfach in der Mitte. <giggles>
Ja voll. Ja, ne, danke auf jeden Fall. Ja, danke für die Tipps, ähm, haben mir sehr geholfen. Danke.
Ihr findet bestimmt euren Weg. <giggles> Viel Erfolg.